C'est bien ça! Ça, c'est bien. Et c'est bien qu'elle songe qu qu'elle sente qu'elle puisse le faire.
Par, heu Ouais bien sûr, ah oui. Moi, je sais que ma mère, heu, jamais je ouais ouais.
Parce qu'elle aurait pu avoir des parents qui seront en mode oui, des parents qui sont qui sont en mode: «Oh c'est bon, lâche-moi. Oh c'est bon, heu, tout le temps».
Ah ah si si, je le fais. <chuckles> Des fois j'ai fait: «Mais mais ton amour il est trop, tu vois? C'est c'est trop, trop. Je j'ai tu sais, c'est comme si tu me tu sais, tu me comment dire? Tu m'enveloppes trop de tout ça et en fait je me sens pas bien, tu vois?» elle me fait: «Oh mais tu sais que je t'aime et tout». J'ai fait: «Oui, je sais». Elle dit: «Mais mais t'inquiète, je sais, c'est pas la peine de trop trop me le faire, quoi». <chuckles> Elle me le dit a <chuckles>
<chuckles> <laughs> Mmh mh. <laughs> <laughs> Eh mais, si c'est pas un petit peu aussi des voix, je dis rien, hein. Tu vois? C'est si t si toi et ta mère, tu l'avais fait? Si si enfin, heu tu vois? Donc, heu, là c'est le retour. C'est la là c'est ça rend ça re ça re sans dire je trouve pas le mot, mais c'est ça te redonne ce qui a pas ét pu être fait, tu vois? C'est bon des fois.
Mmh. Jamais. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais tout à fait! Ouais ouais bien sûr, ouais. Donc heu, tu sais quand c'est comme ça, heu, c'était, heu c'était pas facile, hein. Heu, donc heu
Mmh mh. Que maintenant.